Ừm, ừm,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 nha. Và bên cạnh đó đó bạn, thì bạn có thể là quan sát thử xem là có phải là bạn đang đặt một cái áp lực là tạo ra một cái bánh hoàn hảo ngay lập tức hông? Thì đôi khi á, những cái áp lực vô tình đó nó cũng khiến cho bạn cảm thấy là bị căng thẳng trong cái quá trình làm nè. Thì bây giờ á nha, bạn chuyển nó sang một cái mục tiêu nó nhỏ hơn một chút và tập trung nhiều hơn trong cái quy trình làm bánh chẳng hạn. Ví dụ nha, bạn đừng chỉ đặt ra cái mục tiêu là làm một cái ổ bánh phải thật là đẹp nè, phải thật là cao nè, phải thật là mịn nè. Ờ, nhưng mà bạn chuyển sang cái mục tiêu nha, ví dụ như chỉ cần hôm nay nè, trong cái quá trình mà bạn đánh lòng trắng trứng á bạn, bạn đạt chuẩn được cái độ xốp của bánh là tốt rồi. Hoặc là bạn, à, có thể là cân đúng từng milligram hoặc là từng cái gram của cái nguyên liệu bột đó. Đó, thì mình tin rằng nha, khi mà bạn đặt ra những mục tiêu nó dễ thực hiện hơn nè và nó rõ ràng hơn đó bạn, thì bạn cũng tận hưởng được trong cái quá trình mà làm bánh, đúng hông? Và khi mà ra cái kết quả đó, thì mình nghĩ là nó cũng sẽ trở thành một kết quả tốt và cũng như là khiến bạn biết là, à, có bất kỳ một cái vấn đề nào bạn làm trong cái quá trình làm nó chưa được tốt hay chưa, hay là nếu mà bạn đã đi theo từng cái mắt xích nhỏ như vậy rồi đó, thì mình tin là cái kết quả nó cũng sẽ rất là đẹp đó nha.
À. Ừm. Ừm. Ồ! Đúng nha. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, công nhận nha. Bạn nói trúng suy nghĩ của mình luôn. Là trước giờ mình làm bánh bông lan ấy, mình toàn, ờ, tạo cho mình một cái áp lực, một cái kỳ vọng cao ấy. Kiểu như là phải làm một cái bánh thật là hoàn hảo, phải thật là đẹp này, rồi mịn này, thơm ngon này, đấy, nói chung là rất là nhiều tiêu chuẩn. Thành ra là mỗi một lần mà mình làm á, mình cảm thấy rất là áp lực ấy. Ờ, thành ra là, kiểu, làm xong vừa stress vừa áp lực như thế, đôi lúc, à, ờ, cái tỉ lệ nó sẽ là không được chuẩn này, rồi mình cũng run tay nữa. Ờ, nhưng mà chắc là sau đợt này mình sẽ làm theo cách của bạn luôn, là mình sẽ đặt ra những cái mục tiêu nhỏ, ví dụ như là ngày hôm nay là mình sẽ đánh trứng sao cho nó thật là hoàn hảo này, hoặc là hôm nay chỉ cần cái bánh nó nở thôi là được rồi, đấy. Ờ, công nhận nha, cái ý này cũng rất là hay đấy, chắc là mình sẽ thay ờ, vậy mình sẽ cố gắng <laughs> học theo.
Ừm, hổng sao hết nè. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi đó nha. Ừm. Ừm, bạn cứ ừm. Ừm, ừm. Ừm,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 nè, và cứ từng bước, từng bước một thôi nha, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn nè. Và mình hy vọng đó bạn, trong cái quá trình mà bạn làm bánh á, thì bạn cũng hãy cố gắng là thưởng thức cái quá trình làm nhiều hơn là cái kết quả. Tại vì khi mà bạn thực sự là tận hưởng trong cái việc mà bạn đánh trứng nè, tập trung vào cái việc mà nướng bánh, hoặc là chỉ đơn thuần là cái mùi thơm của bánh hay là của bơ thôi đó bạn, thì mình tin rằng nha, cái việc làm bánh á nó cũng sẽ giúp cho bạn, ờ, cảm thấy là thư giãn được nhiều hơn nè, chữa lành được nhiều hơn. Và giả sử đi nha, cái kết quả không như bạn mong muốn đó, thì bạn cũng phải xem, à, đây là một cái thành tựu nho nhỏ và có thể là cái phương pháp bạn áp dụng, nó bị sai rồi chứ hông phải là cái nguyên nhân từ do chính bạn. Và bạn biết là, à, lần kế tiếp nha, bạn sẽ làm tốt hơn, và hổng chừng á sau này bạn cũng sẽ trở thành một người làm bánh chuyên nghiệp thì sao? Đó, cho nên là cứ chấp nhận từng cái thất bại nhỏ nè, ờ, buồn một chút cũng được, nghi ngờ một chút cũng được. Mà cái điều quan trọng nha, là bạn sẽ tiếp tục làm một cái ổ bánh kế tiếp để cho nó trở nên là tốt hơn và hoàn hảo hơn nè. Bạn nghĩ sao nè?
Ừm. Ồ! Ra thế! À. Ồ, hay ha! Ừm. Ừm. Ừm. À, đúng. <laughs> Ờ. Mình hiểu. Ừm.